तो मेरी ना एक समस्या है, वो ये कि मैं कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी कर लेती हूँ। और सच बताऊँ तो, खरीदारी करने के बाद जब मैं घर आती हूँ और देखती हूँ कि क्या चीज़ें मैं लेके आई हूँ जो मेरे इस्तेमाल की हैं और क्या चीज़ें बिना बेवजह मैंने बस अच्छी लगने पर ही खरीद ली, और फिर पछतावा होता है कि अरे! ये तो ये इस्तेमाल की नहीं है और ये क्यों लेके आई हूँ। और सच में, फिर जब देखती हूँ कि इतने पैसे लेके गई थी और इतने ही पैसे बचे हैं, तो बहुत ख़राब लगता है कि अरे, ये सच में मेरे साथ होता है। मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ, लगता है कि कुछ ज़्यादा सामान नहीं लूँगी, जो ज़रूरत का है वही लूँगी। और, और साथ में मज़ मार्केट में घुसते ही अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो बस जो-जो अच्छा लगता जाता है, वो लेती जाती हूँ। मतलब इसके लिए मैंने कोई लिस्ट नहीं बना के जाती हूँ, कि मतलब लिस्ट बना लूँ, तो अ, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये आसान हो जाए। पर शायद मेरा अ, आदत है, मुझे बाज़ार म जा जाते हुए, जब मुझे बाज़ार में मैं घुसती हूँ, तो नज़रें मेरी हर तरफ होती हैं और लगता है कि क्या अच्छा है मार्केट में, क्या मिल रहा है। चलो कुछ अच्छा लग गया तो सोचती हूँ, चलो देख ही लेती हूँ, और देखने के बाद तो फिर पता ही है आपको कि हाँ, फिर तो ये जब एक नज़र में अच्छा लग गया है, देख रहे हैं, फ़िर खरीदारी तो करनी है उसकी भी। तो इस तरह का बड़ा मतलब मेरे साथ बेवजह के मैं खर्चे करके चली आती हूँ घर, और घर आके बहुत पछतावा होता है कि यार, इतनी खरीदारी कर ली, ये पैसे मैं बचा लेती तो शायद काम आते, ऐसा करके। तो क्या रणनीति अ, मैं बनाऊँ, किस तरह से मैं इस करूँ कि ये जो बेवज़ह के खर्चे हैं, ये कम हो जाएँ। जी।
जी। छा छा हुँ। ओह! जी। अच्छा। हुँ। अच्छा। हुँ। जी। जी। जी। हुँ। अच्छा तो म मतलब आप पहले तो आप इतना परेशान ना हो ये बहुत कॉमन सी बातें हैं। तो मैं कोई भी आपको सुझाव देने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी ताकि और आपकी बातें और इतनी अच्छी तरह से समझ सकूँ। तो मैं पहला प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आपका बजट कितना है? मतलब आप अ, कितना पैसे लेके जाती हैं? और आप कितना मतलब वहाँ पे खर्चा करते हैं? क्या आप नियमित अनुसार से लेके जाते हैं?
जी, नहीं। अ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मुझे तो बाज़ार जाना होता है तो मैं पैसे सोच के नहीं ले जाती। मुझे लगता है कि जितने बड़े हैं सब ले ही लो। पता नहीं क्या-क्या ही अच्छा लग जाएगा और पता नहीं बाज़ार जाने में कितने पैसे खर्च हो जाएँगे। क्योंकि देखिए आजकल ना मार्केट में भी कितना महँगा सामान मिलता है। अ, पहले-पहले थोड़ा ठीक लगता था कि पहले इतनी महँगाई नहीं थी और अब महँगाई इतनी बढ़ चुकी है कि थोड़े पैसे ले जाओ तो अ, मार्केट करने में समझ ही नहीं आता है कि थोड़े पैसे कब ख़त्म होंगे? और कभी-कभी तो कम पैसे लेके जाने पे अ, चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। मान लीजिए कुछ अच्छा लगा तो वो भी चीज़ मैं ले नहीं पाती हूँ। इसलिए वैसे तो मैं अक ज़्यादा ही लेके जाती हूँ और ज़्यादा पैसे हो जाते हैं ना तो सच बताऊँ तो मैंने कितने खर्च करते जा रहा हूँ जा रही हूँ ये भी अनुमान नहीं रहता। कि बस खर्च करते जा रही हूँ निकालते जा रही हूँ, खर्च करते जा रही हूँ। ऐसा होता है। हाँ, सच में। और स मैं मैं जब घर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अ, क्या मैंने इतने पैसे ख़र्च कर दिए मतलब हिसाब लगाती हूँ सारी चीज़ों का। ये चीज़ें इसने कितने की दी थी? अच्छा ये चीज़ इतने की दी थी। मतलब एक लिस्ट बनाती हूँ फ़िर कि क्या-क्या लेके आई हूँ। कितने-कितने पैसे की है? और फिर मैं पूरा मतलब
हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। अच्छा। ओह! हुँ। जी। जी।
जोड़ती हूँ उसको लगता है कि हाँ, ये मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए ओ भ ओ माई गॉड मतलब क्या ही बोलूँ। फ़िर ना खुद पे गुस्सा भी आता है कि मतलब मैं कितनी खरचीली लड़की हूँ। मुझे मुझे नहीं करना चाहिए। लोग जहाँ बचत करने का सोचते हैं वहाँ मैं पैसे उड़ाती रहती हूँ। तो ये आदत से मैं सच में बहुत परेशान हूँ कि कैसे मैं इन चीज़ों को कंट्रोल करूँ? क्योंकि मुझे लगता है ना भविष्य के लिए पैसे बचाने भी ज़रूरी है। पैसे मैं उड़ाती रहूँगी तो कैसे चलेगा? क्या आप मुझे स थोड़े सुझाव दीजिए ताकि मैं ये जो अपनी अ, बेवज़ह की खरीदारी है इस पे कुछ रोक लगा सकूँ।
जी। जी। हाँ। जी, जी। बिल्कुल। जी। जी, जी बिल्कुल। तो क्या आप मतलब ख़रीदने से पहले आप कभी सोचे है कि मैं ये अगर ये ख़रीदूँगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा? या फ़िर आप अ, कोई भी सामान ख़रीदें है तो क्या आपका कोई नुकसान हुआ है कि आपका कोई सामान ख़राब निकल गया हो?
जी, कभी-कभार तो देखिए हो जाता है कि जैसे ध्यान ना दो मार्केट में और जानती हैं आप कि दुकान वाले कैसे होते हैं, देखते हैं कि अ अ, मतलब वो पहचान जाते हैं कि इसको ओ ये जो मतलब ख़राब सामान है वो पकड़ा देना है, कौन ध्यान देके लेके ले रहा है कोई अ, कोई ऐसे ले रहा है। मेरा क्या है कि मुझे कोई अच्छी चीज़ लगती है तो बस मैं ये भूल ये पूछ लेती हूँ भईया ये कितने का है? अगर उसने कहा इतने का है तो मैं उम, मतलब अगर मुझे लगता है मैं बार्गेनिंग कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ और नहीं तो फ़िर बोलती हूँ कि ठीक है ओके दे दो, ऐसा रहता है मेरा उसके साथ। और कभी-कभी चीज़ें ख़राब निकल जाती हैं मान लीजिए
जी। अच्छा। हुँ। जी।
कल की बात करूँ, अब मैं तो ये बोल देती हूँ कितने रुपए किलो दे रहे हो? फ़िर वो बोलेगा इतने रुपए किलो और वो ना कभी-कभी अपने हाथ से रख देते हैं तो फल ख़राब भी आ जाते हैं। ऐसे ही दूसरे सामानों में भी होता है।
जी। जी। हुँ। तो क्या आप खरीदारी सिर्फ़ आप म दुकानों में भी दुकानों में ही करती हैं या फिर आप ऑनलाइन भी खरीदारी करते हैं? जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो ये सब में भी आप खरीदारी करते हैं?
हाँ, करती हूँ। क्योंकि देखिए
हाँ।
आजकल तो पूरी दुनिया ही अ, जो ऑनलाइन शॉपिंग अ, एप है वहाँ से बाज़ार मतलब मार्केटिंग वो कर लेती है शॉपिंग कर लेती है। और मुझे भी कभी न कभी हाँ, मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ देखती रहती हूँ क्या अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? और अगर कुछ उसमें से अच्छा लग गया अ, तो मँगा लेती हूँ। वैसे भी जब अ, खास करके जब लिखते हैं ना कि ए, ग्रेट इंडियन सेल और ऐसे करके जो अ, एड आते हैं, तो उसमें बिल्कुल मेरा मन करता है कि सेल है तो क्या होगा देख लेती हूँ। और कभी-कभी एहसास होता है कि सेल में ना ये दूस ये अ, ज ये ना चूना लगाते हैं। अ, दूसरी चीज़ों के प्राइस हाई कर के बढ़ा के और उसमें दिखा देते हैं कि इतने परसेंट लेस कर दिया है और ये वो ऐसा भी लगता है मुझे। पर आदत हो चुकी है मुझे इस तरह से शॉपिंग करने की तो मैं सोचती हूँ कि चलो क्या ही अ, 2 400 रुपए में क्या ही चला जाता है। बस मैं बि बिना सोचे वो शॉपिंग कर लेती हूँ।
हुँ। जी। अच्छा। हुँ। जी। जी। हुँ। जी। जी। अच्छा, तो क्या जो आप ऑनलाइन शॉपिंग जो करती हैं क्या उसमें आपको म खराब सामान भी निकल जाता है, क्या आप उसको रिटर्न भी करती हैं? तो रिटर्न करने की कोशिश करते हैं कि चलो खराब सामान निकल गया तो मैं रिटर्न करके पैसे वापस ले लेती हूँ?
हाँ, हाँ। अ, वहाँ तो देखिए अ, सही बताऊँ तो वहाँ तो मैं कर देती हूँ क्योंकि वहाँ तो घर पे प वापस आ जानी है मतलब पैसे ऑनलाइन मिल जाने हैं आपने जैसे अ, दिए हैं आपने पेमेंट करी है, तो वहाँ तो डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो वहाँ मुझे आलस नहीं आता, कि चलो रिटर्न में डाल देते हैं और आएगा और ले जाएगा अगर ऐसी कोई चीज़ खराब निकल जाती है तो बेशक मैं उसको रिटर्न में डाल देती हूँ।
जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। अच्छा।
पर जब जैसे मार्केट जाती हूँ ना जैसे मान लीजिए हम घर से बाहर गए हैं मार्केट करने कहीं तो फिर अगर जैसे कोई चीज़ खराब निकल गई तो मैं क्या सोचती हूँ, अरे! टाइम भी नहीं है अब और दूसरी बात ये है कि अ, कितने का भी अ, किराया लगाऊँगी फिर इतने पै समय बर्बाद हो जाएगा तो फिर क्या ही करूँ? मतलब अगर 2, 2-400 रुपए की चीज है तो फिर मैं बदलने नहीं जाती। हाँ, आहा, 1000, 1200, 1500, 2,000 ऐसे मतलब महँगी चीज है तो फिर मैं सोचती हूँ चलो टाइम निकाल के चली जाऊँगी वापस कर आऊँगी। फिर 100 200 400 के पीछे मैं नहीं जाती हूँ फिर उसको वापस करने।
जी। हुँ। जी। जी। जी। अच्छा, तो आखिरी प्रश्न मेरा ये होगा कि क्या आप टू डू लिस्ट बना के मार्केट कभी गए हैं, कि चलो मैं लिस्ट बना के जाती हूँ, मुझे ये-ये सामान लेना है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लेना है? क्या आपने कभी ऐसा किया?
अ, नहीं। मैं लिस्ट बना के तो आज तक कभी मार्केट नहीं गई हूँ।
अच्छा।
मुझे बस ये रहता है कि, ऐसी-ऐसी चीज़ लानी है और वो दिमाग में चल रहा होता है, कि ये लेना है, वो लेना है, घर के सामान लेने हैं या कपड़े लेने हैं या कुछ भी। तो बस दिमाग में चल रहा होता है, सोच लेती हूँ कि क्या-क्या लाना है और, बस मार्केट से जाके ले आती हूँ।
हुँ, हुँ। अच्छा। अच्छा। तो देखिए, मैं आपकी पूरी तरह से परेशानी समझ चुकी हूँ, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि, इतना चिंता ना करें और सबसे पहले तो आप टू डू लिस्ट बना के ही मार्केट जाएँ। कि देखिए, अगर आप बचत करेंगे ना, तो आप आने वाले जीवन में आप पैसे इकट्ठा करके कुछ अपना अपने लिए कुछ ले सकती हैं। तो पहले ओ टू डू लिस्ट बनाएँ, आपको क्या खरीदना है मार्केट में, क्या नहीं खरीदना है? वो पहले ले और ज माप मार्केट जाएँ ना, तो सब कुछ दे देख समझ के ले और नहीं हो तो, अपने कोई परिवार के साथ जाएँ, जिनको ज़्यादा अनुभव हो। तो उनके साथ अगर आप जाएँगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ना धीरे-धीरे आपको पता भी चलेगा कि कौन-सा सामान अच्छा, कौन-से दुकान में अच्छा देता है, कौन-से नहीं देता है। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आपको मतलब बिल्कुल भी व ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी पैसे म व्यर्थ जा रही है या फिर मैं मेरा समय व्यर्थ जा रहा हो। तो आप अगर देक बा अच्छे से लेंगे ना, तो आपको दोबारा उस दुकान में जाना ही नहीं पड़ेगा, अच्छे से लीजिएगा तो। और दूसरी बात मैं कहूँगी कि देखिए, आप ऑनलाइन जो शॉपिंग करती हैं, तो आप कीजिए, ये नहीं कह रही कि आप ना कीजिए। बट देखिए, पहले 24 घंटा आप पूरा रुकिए, करने से पहले आप पूरा स्थिर लीजिए। उसके बाद देखिए कि आपको क्या-क्या ज़रूरत है। क्या आपको न अ, जो-जो आप कर रहे हो, उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है? तो आप उस हिसाब से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको क्या लगता है, उसमें जो रेटिंग ये सब रहता है, अगर वो देखेंगे कि लोग कितने ले चुके हैं उसमें से, कितने स्टार्स हैं, क्या अ, कौन-सी क्वालिटी है, अगर ये सब देख के अगर आप लेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपकी पैसे भी बजट में भी होंगे और आपको रिटर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा बात मैं कहना चाहूँगी कि, आप अगर मार्केट थोड़ा बार्गेनिंग करें ना, तो थोड़ा अच्छे से किया करें, मतलब मोल भाव करे ही नहीं कि, मतलब जाएँ और वो पैसे माँगे, तो आप दे दें। नहीं, बिल्कुल ना करें ऐसा। थोड़ा मोल भाव करेंगे ना आप, तो आपको भी पता चलेगा कि जो कपड़े 100 में दे रहे हो, वो सीधे आ जाएँगे 50 में। तो इस तरह में ना, आपके पैसे भी बचेंगे और दूसरा कि वो सामान भी आपको पता चलेगा कि ये सामान आपको किस तरह के मिल रहे हैं और यही सामान अगर आप मॉल में जाएँ, तो इसका महँगा क्यों मिलता है, कि क्या इसका क्वालिटी में कोई डिफरेंस है, तो आपको ये सब ना समझ आएगा ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह की अगर आप खरीदारी करेंगे ना, तो आपकी बचत तो होगी बल्कि आपको बहुत मतलब अच्छा महसूस भी होगा कि मैं दोबारा जाके रिटर्न नहीं करवा रही हूँ। जी।
जी। उम, जी, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए मुझे, कि मैं अ, खरीदारी पर पछतावे से कैसे रणनीति बनाऊँ और कैसे उन चीज़ों को अ अ, मतलब लिस्ट बना के जाऊँ, ताकि मुझे समस्या ना आए और बार्गेनिंग करना भी मैं सीखूँ। तो आपके दिए गए सुझाव के लिए धन्यवाद।
जी। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।